Hmm, eto, hinahanap 'to 'to ng iba, for sure makaka-relate na 'yung iba. Um, patis at may kalamansi.
Ah, oo. Ay, oo, masarap na sawsawan. Oo, sumasang-ayon ako. Oo, masarap nga.
Oo, 'di ba! 'Di ba? Patis at kalamansi. Hmm, ihalo mo sa kanin, hmm, ang sarap.
Kasi puwede rin siya dun sa mga inihaw na karne, 'yun 'yung magiging sawsawan mo, fishbol, ano pa ba. Nagutom tuloy ako bigla. <sniffs> Ayan, oo fishbol. Ano pa ba 'yung 'yung ano inihaw din na isda, masarap na sawsawan 'yun.
Hmm, hmm. Hmm, hmm. <laughs> pagkain nga <chuckles> Hmm, o kaya toyo okey lang, halimbawa walang ulam ha. Tapos, o kaya ayoko ng ulam, um, ano lang bagoong, 'yan pa. Bagoong ihalo mo na bagoong rice at saka toyo na may kalamansi. Parang mabubuhay na ako dun, magiging paborito ko na siya.
Hmm. Oo. Nabanggit mo 'yung kanin, kumakain ka ba nung kanin na may tinapa? Ang sarap nun sa almusal.
Oo! oo, oo naman, ang sarap nun, ta's meron
Sobrang paborito ko.
Sarap, tinapa ta's may itlog. <chuckles> 'Tas may 'yung itlog na maalat. <chuckles>
Oo. Mm, kasi may ibang taong hindi kumakain ng tuyo o kaya 'yung mga tinapa, medyo maselan sila. Ang sarap, mm.
Oo. Masarap kaya! Masarap 'yung tuyo. Tapos hahaluan mo ng itlog na may kamatis na may sibu sibuyas ba 'yun, ayun sarap.
Oo. Tapos bukod sa ibang sawsawan, gusto ko rin 'yung 'yung ano, chili chili oil sa mga restaurant. Hindi ko alam, sinasabaw ko siya sa kanin.
Oh, oh, totoo.

Oo, totoo-totoo.
Manok, chicken breast kasi merong mga mga hindi na angkop sa kanila. Tapos i-consider din natin yung sa relihiyon. Kasi 'pag Muslim di ba hindi sila nakain ng ng baboy?
Oh. Bawal mm. Baboy. Iglesia ap at dinuguan, mm.
Ah yu oo, yung iba rin, bawal sa kanila yun. Ah, yun yung nakakaapekto ng pagpili nila sa kakainin nila sa bawat araw.
Totoo, totoo naman.
Oo, ikaw meron ka bang ano, hindi kinakain o o kaya eto yung isang bagay na hindi mo talaga kayang kainin? Ako kasi hindi ko kayang kumain ng balot.
carry lang naman pero hindi araw-araw. Kasi parang nandidiri ako kasi parang ang laki na nun, 'no? <laughs> Parang <chuckles> ma ha oo, hayop na siya, di ba, parang buo na, eh. Oo, parang aalagaan mo na. Okey lang naman sa akin kumakain naman ako niyan. Ang hindi ko talaga kinakain, na gusto ko, ah, mabango kasi siya, eh, for me. Yung isda na binabad sa suka, anong tawag dun, pak paksiw ba yun? Eh, yan, kilawin kilawin, ayoko niyan. Kasi ano siya, eh, ayoko kasi talaga ng suka hindi, suka talaga yung okey lang naman ihalo mo siya sa adobo, pero yun talagang niluto mo siya sa suka like paksiw- paksiw sa suka- di ba, may ganiyan, ayoko siya, hindi ko siya makakain kasi kalaban ko talaga yung suka. 'Pag ihahalo mo siya sa ibang putahe, okey. Hindi ko maaamoy, eh. Pero yan, ayoko niyan. Ano pa ba yung ma yun yung ayaw ko, baboy, yung humba, kung alam mo yun, adobong humba?
Hmm. Mm. Oo, medyo ano yung sisiw parang lalabas na talaga siya dun sa ano. Oo, tama. Mm. Oo. Kilawin. Yung mga kilawin na isda? Gusto ko rin yan. Ayaw mo niyan? Hindi niluto? Ah, okey. Oo, oo. Oo. Mm.